Olha deixa eu pensar. Eu acho que o abridor de de de latas
Aham.
o normal assim, eh, morro de medo de me cortar
Sim, sim. É, perigoso mesmo, né, se não souber usar direitinho, pode correr o risco de se cortar. E também tem pessoas, né, que têm medo de panela de pressão porque acha que pode estourar, eh, gente que tem medo de usar faca, porque não sabe usar direito.
Sim, nem isso. Sim. Sim. Totalmente. Eu tenho eu morro de medo de usar panela de pressão também, por isso eu nunca usei. <chuckles> Hã, eu nem me arrisco a usar a panela de pressão, mas, hã, faca geralmente eu sou de boa, mas acabo me cortando, mais frequentemente que eu gostaria.
Aham. Sim. Uhum. Entendi.

Sim, pipoca, miojo, ovo.
Sério?
Aham, tudo isso.
E que acontecia? Queimava?
Queima, eu coloco a pipoca no micro-ondas, queima. Eu tento colocar a panela na a pipoca na panela, queima. Não sei o que que aconte
Aham. Nossa.
se só que cozinhar não é para mim.
Então você Entendi, então você não tem muito gosto pela cozinha, né. Hã, e, geralmente, quando você cozinha é mais por obrigação mesmo?
Não. Sim ou tem algumas coisas que eu sei cozinhar e, aí, quando eu cozinho, é porque eu quero comer
Aham.
do jeitinho que eu faço, né. Claro.
Entendi. E tem algum prato específico, assim, que você gosta muito de fazer e que você acha que aquilo, hã, é melhor feito por você do que por outras pessoas?
Sim, sim, sim, sim, batata amassada, hã, com, hã
Aham.
esqueci como se chama. Frango à milanesa.
Olha, bem diferente, né. E isso é um prato típico de algum lugar? Ou você que criou?
Nossa, eu amo. Ah, eu acho esse prato típico da minha mãe, <laughs> eu cresci
Ah, sim, <chuckles> aprendeu com a sua mãe, então.
comendo e ela sim, cresci comendo e eu amo, tem isso e também amo fazer, eh, <clicks tongue> batata recheada, com presunto, queijo, muito bom.
Aham. Entendi. Hum, parece muito bom, né.
Sim. Nossa, tá me dando até fome.
Hã, <chuckles> e, geralmente, você cozinha só para você ou você cozinha para mais pessoas? Como que é?
Eu cozinho, geralmente, para mim e para o meu namorado.
Aham.
Mas, geralmente, ele cozinha mais que eu, né. Mas, quando eu realmente quero comer aquele franguinho à milanesa, eu que faço.
Sim. Aham. Entendi. E ele gosta da sua comida?

Diz, ele que ama, né. Eu espero que ele goste mesmo.
<laughs> Sim, entendi. E você acha assim que ele cozinha melhor que você, ou você acha que ele não cozinha tão bem? Que que você acha? Gosta da comida dele?
Nossa 100%, ele cozinha muito bem, não, é, e por isso mesmo que ele geralmente cozinha, hã, é é magnífica a comida dele.
Entendi. Aham. E já teve alguma situação que aconteceu com ele nesse caso, tipo uma situação engraçada que aconteceu quando ele estava cozinhando e que você estava perto? Tem alguma coisa que você lembre?
Várias vezes. Várias vezes queimando o pão, deixando a comida sem cozinhar até o final, o que aconteceu por mais que ele cozinhe muito bem, ele, também, acaba esquecendo às vezes, porque tem muita coisa na na cabeça. Então muitas vezes já comemos pão queimado. <chuckles>
<laughs> Sim. Entendi. <laughs> Então os 2 é um pouco meio distraído, assim, né, de vez em quando.
Sim. Sim, com certeza. Já aconteceu muito, também, da gente ligar o fogo é errado, o como é elétrico, né, ligar o, a parte errada do fogão, e colocar a panela no outro. E não demorava um tempão para cozinhar, é porque não estava ligado, né.
Aham. Nosso, Deus. Aham. Falta de atenção, né. <chuckles>
A gente é bem distraído. Total, total.
E como que vocês se sentem nessas situações, assim, quando acontece alguma coisa, hã, na cozinha que saiu fora do planejado ou deu alguma coisa errada? Vocês geralmente entram em um estado de pânico, assim, ou vocês acham engraçado ou ficam desesperados, como que é?
Geralmente a gente acha engraçado, né, porque vai fazer o quê? Mas depois na hora de comer que é triste, porque tem aquele gosto de queimado, na boca e não é muito bom. Ou se a gente está com pressa para cozinhar alguma coisa
Aham. Sim. Aham. Entendi.